Allora io, mhmm, ultimamente sto vivendo un po' la palestra come un obbligo, uhm, più che come uno spazio mio che, in qualche modo mi, uhm, dovrebbe scaricare, mi dovrebbe piacere. È come se stessi andando un po' per dovere davvero, non per piacere. Questa cosa mi manda, ehm, un po' in loop. Mhmm, so che fa bene, so che dovrei essere costante, ma ogni volta che entro, uhm, mi sembra sempre la stessa storia, stessi esercizi, stessi movimenti, stessi carichi, uhm, non c'è stimolo, non c'è sorpresa, non c'è adrenalina, no, come magari invece a avrei sperato e questo mi fa domandare se, uhm, sono io che un po' non riesco a coinvolgermi, in questo contesto o se è proprio il tipo di allenamento che che ho scelto che non non mi parla più, in qualche modo. Quindi è per questo che, uhm, volevo capire, anche con te, se potevano esserci delle soluzioni in merito.
Mh-mh. Sì. Sì, ho capito, ma fai un allenamento specifico? Cioè cardio, corsa, lezioni di gruppo, cioè qualcosa, uhm, s di specifico, mhmm, per la quale tu ti annoi?
Ma guarda principalmente pesi, ehm, panca, trazioni, bilancieri, macchine, ehm, e la sensazione è sempre quella, cioè ripetizioni, okay, continue, senz'anima, cioè
Ah, okay. Sì, sì, sì, sì. E quante Sì, certo. Quante volte ti alleni durante la settimana?
Uhm, bah, guarda, circa 4, 5 volte a settimana e sono abbastanza, mhmm, consi sì, sì, sì, è abbastanza fit il mio programma di allenamento. Uhm, sessioni possono durare dall'ora all'ora e mezzo. Prima mi allenavo anche con la squadra, uhm, di calcio; lì era un po' diverso, perché entrava in gioco competizione, dinamica, contatto umano, c'era movimento. Ehm, ora invece sono io e i dischi in ghisa e, onestamente, dopo un po', ehm, non so sembra di di sollevare aria anziché ferro mi mi mi sento un po' spento e, paradossalmente, la costanza, come ti dicevo, c'è perché mi alleno tanti giorni a settimana. Mhmm, il corpo risponde anche, ma è la mente che non risponde, cioè finisco l'allenamento e non perché mi mi diverta, no, ma vado in fondo a fino alla fine della scheda perché devo, no, e questa sensazione mi toglie veramente anche un po' il gusto, no, del del risultato finale.
Caspita, ba uhm, è tanto che alla uhm Vabbè di gruppo Certo, cer <chuckles> Certo, certo, è comprensibile. Mh-mh.